Bah, je vois pas ce que j'ai comme autre choix heu, et le truc, c'est que, bah, je me dis que si là, heu, je me fais recaler comme ça, est-ce que sur mon prochain poste c tu vois, c'est pour ça que j'ai cette, heu, un peu cette peur de l'échec, tu vois? C'est sur mon prochain poste ou la prochaine entreprise ou peu importe quoi, heu, bah, il faut que je fasse quoi? Il faut que fasse exprès de de de pas être bon si je veux évoluer? Mais, heu, moi c'est pas ma façon de travailler, tu vois? Donc heu, au pire au pire, je fais quoi? C'est je je vais d'entreprise à entreprise en étant si je suis un peu trop bon ou si je sors un peu trop du lot on me on me dit non à chaque fois? Mais je je je sais pas quoi faire.
Mmh mh. Ouais. Ouais. OK. Ouais. OK, les je vois. Ouais, je comprends. C'est c'est vrai que suite à une une, heu, une situation comme, heu, celle que tu as vécue, on on pourrait, heu, en en f c'est tout à fait normal en fait, ouais, de d'avoir peur du coup de de du coup, t tu as peur de changer aussi de d'entreprise pour, heu, que ça se reproduise finalement juste, heu, ailleurs en fait?
Bah oui parce qu'en fait si c'est plus ou moins la règle, heu, si le parce que je leur ai fait vraiment gagner énormément d'argent, hein, ça b je b ça parle en centaines si c'est pas en millions d'euros. Il faut faire quoi? Heu, faut faut que je leur coûte de l'argent?
Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est du coup, heu heu, quelque chose qui est propre à ton entreprise, la façon dont ils ont réagi ou alors est-ce que tu penses que c'est, heu, c'est comme ça dans l dans le dans la branche, dans le métier, heu, d dans l dans l dans lequel tu évolues?
Non je pense que c'est surtout comme ça en France déjà, hem, de de des zé des retours d'expérience que j'ai, de de ce qui s'est passé dans l'entreprise mais pas qu'avec moi. Heu, quand j'ai vu la personne qu'ils ont pris, <gasps> waouh! Waouh, ça m'a assis quoi, ça m'a assis, heu, littéralement.
OK. Ouais, OK. Mmh mh. OK. OK, OK, ouais, je comprends. Donc en fait, tu tu penses qu'en France, pas dans dans dans ton domaine, heu, il y aurait il y aura pas, heu, de possibilité de de de t'épanouir dans alors de d'évoluer justement ou a est-ce que tu penses que peut-être pour pourquoi pas ne pas accéder à un poste supérieur directement en candidatant, heu, pour un poste supérieur? Est-ce que c'est possible ça?

OK, donc oui, effectivement, tu as tu as une conscience professionnelle qui fait que tu as envie de d'être très, heu, bah très de de faire les choses correctement, ce qui est déjà ce qui est ce qui est très bien et et tu tu vois? Un peu le la France comme un endroit où c'est pas trop valorisé, en fait?
Ben, <clears throat> ça cette mésaventure m'est déjà arrivé avant c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois? C'est aujourd'hui c'est lourd c'est c'est lourd de sens. Dans mon 1er boulot, c'est arrivé déjà, heu, et heu, comment dire? C je et c'est pareil, hein, ils ont pris quelqu'un, heu, waouh! Attention les yeux, hein. Il y avait pas de niveau du tout, hein, c'était le niveau 0, hein. Heu, donc en fait, heu, comme on dit: «Chat échaudé craint l'eau froide». Heu, 1 fois, bon allez, OK, heu, 2 fois bon, OK. Là là pour la 3e fois, heu, merci bien, quoi.
OK, d'accord. Ouais. OK. Ouais. Ouais. OK. Ouais. OK et donc heu, là tu parlais avant de partir, heu, peut-être à l'étranger, est-ce que c'est un une c'est peut-être une idée qui qui vient de de d'émerger? Ou alors, est-ce que c'est un une un projet qui est déjà, heu heu, plus ou moins, heu, bah, concret, que tu que tu vois? Se réaliser prochainement, auquel tu as déjà peut-être une une une idée de la destination, une, heu, vraiment, heu, est-ce q à à quel stade tu en es de dans d de cette réflexion-là, de peut-être, partir justement de la France, qui semble quand même être, heu, un frein à à tes ambitions?
Bah, je pense que, tu vois? Par exemple, si, au terme de cette discussion, heu, tu me conseilles plus ou moins de partir, heu, je pense que j'attrape 2 billets, et salut!
D'accord, d'accord donc tu es tu es quand même, heu, b tu es quand même dans dans une phase de la réflexion assez avancée sur, heu, sur le fait de, bah, de chercher des opportunités ailleurs, est-ce que tu as déjà une idée de la destination?